Allora, ti dico la verità: non li utilizzo più di troppo quelli perché, spesso e volentieri, ehm, trovo pareri contrastanti oppure, ehm, spesso trovo anche persone magari un po' che, mhmm, smontano l'idea di voler fa di intraprendere una determinata direzione, quindi, ehm, che comunque ci può stare, però, mhmm, io sono una persona che, personalmente, preferisce sbatterci la testa nelle cose piuttosto che farmi condizionare dal pensiero altrui, perché magari una cosa che non piace a te potrebbe benissimo piacere a me.
Mh. Mh. Okay. Piacere tantissimo a me, certo, mi pare
Esattamente, proprio così. Quindi, ehm, sì, li leggo, mi capita di, ehm, andare a informarmi, ma fino a un certo punto. Non è che è il criterio di selezione primario quello, diciamo, mhmm, il pensiero delle altre persone su una determinata cosa, ecco.
Mh. Ho capito. Ti seguo. E come e come usi, invece, l'intelligenza artificiale tu, mhmm, in questo caso?
Mh-mh. Beh, l ehm, uso anche l'intelligenza artificiale, la u la utilizzo, diciamo, come, ehm, consigliere, in qualche modo. Cioè, ehm, chiedo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di imparare una determinata cosa, ehm, quali approcci sono i migliori per, appunto, apprenderla al meglio, magari mi faccio fare qualche esempio e addirittura una vo mentre proprio la s studio quella nuova cosa, utilizzo l'intelligenza artificiale come assistente, quindi, mi faccio fare magari un percorso ad hoc che è, appunto, mirato per, ehm, migliorarsi passo passo, oppure mi faccio correggere gli esercizi, oppure me ne faccio anche dare di esercizi. Quindi, in questo senso, ehm, soprattutto, da quando è disponibile, utilizzo molto l'intelligenza artificiale. Non la utilizzo per, però, chiaramente, fare i compiti al posto mio, perché se no non avrebbe senso.
Ah-ah. Mh. Sì? Ah-ah, ott Mh. Ah, anche quello. Cer Ah-ah. Eh, beh, certo, e allora finisce, chiaro. Mi su mi. <chuckles>
<chuckles> Chiaro, sì, sì, sì, sì. Ehm, sì. Eh, però qua vabbè, chiaramente, quando ad esempio non riesco a risolvere un determinato esercizio chiaramente lì glielo chiedo e gli chie "Mi puoi spiegare questa cosa?" Esatto. Certo. E devo dire che in questo, in realtà, è molto molto brava, comunque l'intelligenza artificiale, mhmm, è è u diciamo è una buona maestra, ecco.
Ottimo. Mh. Sì. Chiedi: "Dove sbaglio? <chuckles> Mi spieghi per do dove sbaglio". Eh. Molto valida. Perché lì in quel caso hai sia la sia, vabbè, il risultato o v o che vabbè, sia la spiegazione d d dove sta l'errore.
Mh-mh. Sì.